At, mahilig ka bang mag-aral ng iba't ibang klase na pwedeng pag-aralan?
Mm, well, um, sa totoo lang po iba-iba, a e what do you mean po iba-ibang way ng, um, ah
Ibig ko sabihin, uhm, sumubok ng mga bagong skill ganyiyan o mga bagong matututunan.
Hmm. Mm. Well sa skills, parang ang nag-try naman ako dati na sumubok nung mga parang, ah, dating skill. Kasi parang ako, ah, sanay ako na nasa comfort zone ko lang eh. So, mm, nandun lang ako sa comfort zone ko parang ayaw ko mag ah, try ng ibang skills, ah, ibang experience. Kung ano lang yung nakasanayan ko dun lang ako parang ganun dati. Ayoko mag-take ng risk. Pero, ah, habang tumatagal sa ngayon, ah, trina-try ko na mag-take ng risk. Ta’s dati parang nung mm, and nung nag-take naman ako ng risk, ah, dun ko na-realize na, ah, worth it din pala na mag-take ng risk. And parang nakakatakot talaga sa simula na lumabas sa comfort zone. Pero, ah, na-realize ko din kasi na hindi ako mag-go-grow, eh, kapag nandun lang ako sa comfort zone ko. Maganda ang comfort zone pero dapat, ah, alam din kung paano i-manage yung comfort zone. Hindi palagi dun sa comfort zone. Oo.
Mm. Ah. Mm. Mm. Wow, okey din. Mhm. Sabagay, oo nga. Oo. Totoo ‘yan. Tama, tama. Dahil nga nakuwento mo na kailangan mong lumabas sa comfort zone mo at mag-aaral ng mga bagong learning experiences meron ka bang naging pinaka-memorable na learning experiences? Tsaka bakit?
Mm. Ah, siguro, pinaka-memorable na learning, ah, experience ko, kasi kapag sinabing learning experience hindi lang naman siya parang nata-try, ah or natututunan within the school eh. Puwedeng sa, ah, experience din. So, siguro ang
Oo.
'Yung time na parang. Ah, kasi no'ng nasa college ako, parang dati kasi kung, talagang kung may pangarap ako o kung may mga gusto ako, gusto ko talaga ma-achieve ko 'yong goal na 'yon kasi parang mm.
Ala. Talagang pinipilit mo, 'no? Parang goal mo siyang kailangan matapos mo siya. Parang gano'n ba?
Oo. Like gano'n. Parang, ah, 'yong pangarap ko sa sarili ko, pangarap ko na din sa family ko, parang gano'n. Pero parang nagbago 'yon no'ng nang nag-stop ako sa college, no'ng nag-stop ako sa college. And, ah, ak ano po dahil na rin po sa iba't ibang reason. Ah, parang sa financial, sa health ko na din po. Kasi sabi ko nga po kapag gusto ko po talaga, parang gagawin ko na nakakalimutan ko na 'yong health ko na mm.
Bakit? Ah. Nakukompromiso na 'yung kalagayan mo, kalusugan mo, 'no?
Mm. Tama po. And, ayun nga po, parang no'ng na nag-stop po ko, parang hindi ko rin po matanggap na parang nag-stop ako, kasi gusto ko nga makapagtapos din. Tapos, ayun, ah, parang, ah, that time, ang hirap ko po maka-move on, pero may mga tao na parang luma la ah, lumapit sa akin na na parang nagpa-realize. 'Nung time na hindi na ko nag-aaral, pumunta sila dito sa bahay, tas, ah, may dala-dala silang cake. Tas ang kagandahan no'n nakalagay
Mm. Ah. Ay, kinomfort ka nila, parang gano'n? <chuckles>
Oo. Sabi ko, "Bakit parang may celebration na nag-stop ako ng pag-aaral? <chuckles> Parang baligtad naman yata na ang celebration dapat kapag nakapagtapos." Pero parang nagkaroon ng parang small, ah, celebration na hindi na ako nagtuloy ng pag-aaral. And na-touch ako kasi ang nakalagay do'n, ah, 'yung sa may Proverbs na parang ang success ay hindi siya nasusukat through, um, nakalimutan ko na 'yung right term.
<chuckles> Oo nga. Ano 'yan? Parang sa hindi siya na ano ng study lang. Kumbaga maraming way pa para sumakses, ika nga.
Opo. Oo. Na parang ang totoong, um Ah, paano ko ba ito i-explain? Galing talaga kay God parang gano'n, 'yu
Ah, okey, oo.
Mm, 'yon. Ah, parang do'n ko narealize, Okey. na na, ah, hindi pala lahat talaga ng parang success nadadaan sa study nga, sa education. Kasi, 'di ba, ayan naman talaga ang parang prino-promote ng, ah, na ng ng sistema na 'to, na, Education is a must. talaga. Kailangan talaga 'yon para maging successful ka, parang 'yon kasi 'yong pini-feed sa mindset ng mga tao. Parang dun ko din natutunan na, ah, hindi pala education yung parang susi, nasa iyo din yun nasa, ah, kung paano mo i-handle yung life mo, kung paano ka dumiskarte. Hindi lang nakabase kung ano 'yong mga natutunan mo, nakabase din kung ano 'yong magiging experience mo, kung mag kung ano yung magiging skills mo, oo. Parang dun ko nga do'n na ako lumabas sa comfort zone ko na 'yon, nag-try ako ng iba, 'yon. Pag
Mm. Oo, totoo. Oo nga, tama. Mm. Oo nga, 'no? Ah, kumbaga nag-try ka ng iba't ibang, ah, pwede mong subukan, kumbaga.
Oo. Mm, mm, like, ah
Sabagay, nga nila um mag um pagka ang may isang pintong nagsarado, may isang pintong magbubukas, 'di ba, mga bagong opportunity, ika nga.
Mm. Mm. Tama.
Pero ano, um, na may naging parte ba na talagang sobrang nahirapan ka na dumating ka na sa point na hindi ka na makapagdesisyon ng tama, ganun?
Hm, siguro wala namang point na siguro yun lang sabi ko nga 'no, parang nag-stop na ako parang okey dahil nga nag-stop na ako parang iniisip ko dati na, uy hanggang dun na lang ako wala na akong parang wala na akong ma-achieve sa buhay. Oo, siguro dun na lang parang namukmok na lang ako sa dito sa bahay parang wala naman akong magagawa. Oo dito na lang ako sa bahay tutulong ng mga gawaing bahay parang ganun na lang yung naisip ko na parang, ah, sobrang down na yung pakiramdam ko, pero
Ah, oo. Nagmukmok kung baga 'no? Ha, grabe 'no.
Mm, yun nga, pero ayun nga dahil nga sa mga sa family din, sa mga kapatid, sa mga friends dahil din sa tulong nga nila parang dun ko lang din na-realize na, ah, hindi pala dun mag hindi i ibig sabihin na kapag nag-stop na ako ng school, ah, mag-stop na din ako ng mag-grow, oo or mag-a ng mga success. Mm.
Hanggang dun na lang ano? Oo nga, tama. Oo, pero buti na lang kamo at nandiyan yung mga kaibigan at pamilya mo para tulungan ka na maka-bounce back ulit pagdating sa kasi, eh, 'yan talaga pagdat yung isa sa mga nagiging kalaban 'yan o nagiging learning experience natin eh, yung parang, um, depresyon o parang iisipin mo na, "ay hanggang dito na lang kasi hindi ko natapos." 'Di ba? Eh, ang nag ang nagiging pagkakamali naman, eh, naging pag-iisip na gano'n. Pero 'andiyan lang naman ang pamilya natin at mga kaibigan para tulungan tayo. Nagpapa-cake pa nga, 'di ba? <chuckles>
Oo. Mm. Oo. Oo. Tama. Mm. Mm. Oo, very thankful nga ako. Mm. Mm. Thankful nga ako at, ah, nandiyan lang sila no'ng mga time na parang down na down talaga ako and se parang sila talaga yung humila sa akin, eh, para pataas. Kumbaga parang mag-push sa akin, mm, to go far Oo.
Oo nga, 'no? Oh ang galing! Ang galing naman nila. Talagang, um, tinulungan ka nila na makabalik ulit. Pero, um, siyempre, um, dahil din sa motivation nila, eh, kailan naman pumasok sa'yo na parang lalabas na ako? Kasi siyempre parang pagdating no'ng mga panahon na 'yon, eh, iniisip mo pa kung talagang gagawin mo, eh. Kailan ka talagang nagkaroon ng lakas ng loob?
Mm. Mm, ayun, ah, no'ng time na talaga na namamasyal na sila dito, 'yong mga friends ko, ah, parang everyday na sila nandito sa bahay, eh, talagang parang minomo-motivate nila ako and nag-try din ako na, ah, magbasa-basa sa sa mga publications, na about kung, ah, kung ano pa talaga 'yong parang magiging mas magiging meaningful 'yong life. Tapos ah parang 'yon 'yong nag-push sa akin na, ah, mag ah mag-try nga ng iba. Pero ang pinaka parang nag ah main na talaga naging purpose ng life ko parang after nung study, is parang to serve God So parang nag-focus nga ako sa, oo nag-focus na ako sa ministry ko, nag-try ako na maghanap ng work para lumabas din sa comfort zone ko kasi nasanay, parang, ah, dahil nga estudyante ako dati parang, ah, hindi comfort zone 'yong pupunta ka na sa workplace, eh, kasi malaking adjustment 'yon. So, nag-try akong mm nag-try ako maghanap ng mga parang sidelines, pero hindi ako nag-try nung mga sa mga, ah, companies yung mga full times, kasi ang gusto ko part time lang talaga. So naghanap ako online nag, ah, nag nag-try na mag-browse browse kung ano ba yung mga puwede kong, ah, puwedeng work na, ah, makaka sa work na 'yon mas magkakaroon mm, i-support.
Mhm. Ah, oo nga ano? Ah, oo nga. Oo. Talaga, totoo. Hmm. Hmm. Oo. Makakatulong sa'yo, para alam mo na, kahit papaano, eh, may suporta para sayo. Pero ano naman yung natutunan mo nung naghahanap-hanap ka ng mga ganong klaseng trabaho? At dasi ah, kasi mahirap din yan, eh, may alam kong mahirap makahanap ng mga ganyang klaseng trabaho. Kaya papaano yung ginawa mong learning at ano yung mga trial and error na na-encounter mo sa paghahanap mo ng ganyang klaseng trabaho?
Oo. Mm. Ayan sa, ah, parang take a risk try lang ng try, parang dati kasi takot din ako mag-fail sa paghahanap ng work. Pero ang dami ding, ang dami ding failure no'ng naghanap ako ng work, kasi kung ano-anong pinapasok ko na mga work, tapos hindi ako natatanggap. Nag-eexam, so nagre-review-review din, parang nung una nag-try pa ako maging parang E, ah, ESL teacher, so nakipag-training din ako pero ang mga kasama ko sa mga training, ah, mga ano na din may mga experience parang ako lang 'yong oo, estudyante no'n. So nakaka-pressure din din talaga that time and pero sabi ko, ah, makikipagsabayan ako sa sa kanila susubukan ko i-ta-try ko. So ayun, pero triny ko 'yon pero hindi ako nagturo kasi parang natakot din ako nung time na, ah, magtuturo na ako parang dun ako napaatras ulit, <chuckles> ayun.
Oo. Mm. Mga tenured na ano? <chuckles> Ang galing naman. <chuckles> Kumbaga parang, um, nagkaroon ka ng kaba, kung baga ano?
Oo, sabi ko, "Kaya ko ba 'to? Kaya ko ba maging ganito ka-active?" Kasi kapag ESL teacher dapat, ah, active na active ka lalo na kapag ang estudyante is mga kids, 'di ba? So nag ah, umatras ako, naghanap ako ng ibang, ah, puwedeng work, so nag-try ako ng, ah, translation. And sa translation matagal siya lalo kasi sobrang sa, ah, sa ano na yun kasi maraming translator, eh, maraming kaya
Oo tama. Ano 'yon? Anong klaseng translator siya?
Ah, is it puwedeng sa English, Tagalog, Ilocano. Iba-ibang documents like sa mga medical, sa mga legal. Oo. Tral from English to tag
Ah, okey. Parang typing job siya na ano, 'no.
Oo. From English to Tagalog or sam eh, 'di ba yung sa mga manual, yung mga gano'n, na mga products. Oo, mga gano'n. Iba-iba din. Pa ano 'yon nag-try din ako do'n. So, parang no'ng una, nakaka-ano talaga kasi wala kang mare-receive na project. Ta's yung ibang mga kasabayan mo na mga translator, ang dami na nilang project. So, nakaka-pressure din.
Mm. Tama. Oo, tama. Eto naman ma pwede ko bang matanong sa'yo kung ano yung, um, naging pinakang learning mo do'n sa mga karanasan na naibahagi mo? At saka, ano yung maipapayo mo sa mga tao na nawawalan na din ng pag-asa sa buhay at gustong makahanap o maging successful at matuto ng mga bagong bagay?
O. Hmm. Mm. Ah, siguro, ang mapapayo ko lang sa kanila, ah, ang learning hindi naghi hindi lang, hindi siya nakabase lang sa school or n dahil nag-stop ka nang mag-aral, mag ah, mag-stop ka na rin na to learn or to grow. So, ah, ang learning talaga mahahanap mo 'yan in real, ah, sa experience, hindi lang sa school naka-base. And kung gusto talaga nila na patuto, mag-take talaga ng risk, lumabas sila sa comfort zone nila. Try lang ng try. Ah ah ah, yung failure, part talaga 'yan ng ng pagkatuto, ng learning. Proseso talaga 'yan, so if ever nag-fail man sila sa mga sinubukan nila, ah, ah, try nila sa iba or try nilang, ah, kung hindi man sa iba, try nila ulit 'yun yung, ah, yung kung sa'n man sila nag-fail. Pero kung hindi talaga nag-work do'n, mag-try sila sa iba, like sa, ah sa ginawa ko. And
Oo. Oo nga, 'no. Tama. Oo, tama. Hmm.
siguro, sabi ko nga kanina, nakuwento ko nga, na talaga ang parang ang success talaga, hindi siya naka-base, eh, materially kung ano yung mga na-a-achieve mo dito sa mundo. Oo, dat ang totoong success talaga, para sa'kin nga, yung, ah, parang nakakapag-serve nga kay God. Parang yung sa kung ano sa financial kasi, sa material parang, ah, to support na lang yung sarili ko para makapag-serve.
Totoo. Totoo 'yan. Oo nga 'no? Mm. Ang galing naman kumbaga parang inilalaan mo din ang sarili mo para sa Panginoon ano? At ayun ang nagiging learning experience mo ko da’t na-ibabahagi mo din sa iba. Alam mo nakakatuwa yung mga ah, ganiyang tao na talagang dedicated. Sa, mga bagay-bagay lalong-lalo na't nagagawan nila ng paraan yung mga bagay na gusto nila, 'no?
Mm. Mhm. Oo. Mm. Mm.
At ayun. Uhm, siguro, uhm, ano pa ba yung pu-puwede mong maibahagi? Para naman sa kahit papaano eh, maging handa tayo sa bawat pagkakamali na, nagpapam ano sa'tin, nagpapahirap. Ano yung pu-puwede nating gawing mindset para doon?
Hmm. Sabi ko nga, ah, 'yong mistakes do'n tayo natututo, nagle-learn. Pero hindi naman ibig sabihin na dahil sa mistake na 'yon ay parang isasadya na natin na magkamali para lang matuto. So 'yong mga mistake na 'yon, parang, ah, steppingstone lang talaga siya para, ah, ah, mag-grow nga sabi ko nga. Kung, kung ano man yung mga nangyari na hi na mistake, ah, accept na lang. Parang i-acknowledge mo kung ano yung mga mistake na 'yon ta tanggapin mo. Do'n ka kasi matututo, kasi kapag hindi mo tinanggap, parang mas lalo kang hindi ka mag-go-grow. Parang, doon ka na lang ma-i-stay kung mm, mistake mo na 'yon.
Ah. Oo. Oo nga, ‘no. Ah, oo nga. Parang every learning is ah, ah, every mistake is a learning, ika nga nila. Ayan, maraming salamat sa oras mo. Nakakatuwa ang 'yong mga ibinahagi. Salamat sa'yo.
Mm. Mm. Oo. Maraming salamat din.